Ah, paano mo tinitimbang ang opinyon ng pamilya laban sa sarili mong gusto?
Ah, nako siguro, um, una pinapakinggan ko lang muna sila kung ano kung ano ba 'yong totoo nilang opinyon, ganyan tsaka bakit sila nagbibigay ng opinyon na minsan hindi ko hinihingi, ganyan, 'di ba? May mga gano'n, eh, unsolicited. Pero, um, naniniwala ako na meron namang katotohanan minsan, 'di ba? Sa sinasabi nila, kaya, ah, hindi ko rin naman pinapalampas yung mga punto na sinesen mga sinasabi nila sa akin. Pero siyempre, um, ako pa din at the end of the day, buhay ko naman 'to, eh, ako pa rin ang masusunod. Um, kinukuha ko lang lagi 'yong ano, 'yong 'yong laman ng sinasabi nila at gagamitin ko siya 'pag magdedesisyon na ako.
<laughs> Oo, 'no? Mm. Mm, totoo. Hmm, tama. Pero ano yung pakiramdam mo kapag, a alam mo 'yon, may, ah, parating kumokontra, ano? <laughs> Ano usually, ah, ginagawa mo diyan or parang, ah, routine mo na ano, para at least, eh, mabawas-bawasan ang, ah, pagkokontra nila?
Hindi siguro, ah, una binibigyan ko sila ng resibo, na kung ano man yung, ah, kung ano naman yung mga nagawa ko dati, eto tsaka yung mga gusto kong gawin ulit, ibig sabihin, para a alam ko naman na kaya kumokontra 'yan eh, hindi naman 'yan para makakontra lang. Yung mga ano na 'yan yung mga salita na 'yan, nanggagaling sa lugar ng pag-ibig. Ayaw lang nila akong mapahamak, ganyan. Kaya ini-ensure ko, pinapakita ko sa kanila na, "uy, ano 'to?" Eto yung mga nangyari in the past, nagawa ko na 'to, ganyan. So, tigil-tigilan natin masyado yung pag-aano, <laughs> pagdududa, 'no? Kaya ko namang tumayo 'pag nadapa ako, ganyan. Tsaka siguro ang madalas na pa nag-aawayan kasi namin yung mga conflict naming pamilya, iba kasi yung ano ko, yung yung way of thinking ko, kasi ano ako, eh, um, lumaki ako sa foster family. So, may foster family ako. Recent lang ako, siguro mga high school na ako, na nakabalik sa kanila tapos pinalaki kasi ako na ang ambisyoso, yung parang sky is the limit. Sila kasi medyo pinalaki sa realidad. Kaya minsan, natu naaasar ako 'pag nagse-settle sila tapos naaasar din naman sila sa akin 'pag masyado akong uma-ambisyon, ganyan. <chuckles>
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oo. Mhm, totoo. Mm. Mm. Mm, mm. Mhm, oo. Ayun. Akala ko 'yong ano, 'no 'yong, ah, resibo na binanggit mo, eh, resibo na nung nabili mo kaya 'wag na silang kumontra gano'n. <chuckles> Oo.
Oo, oo. Pwede din. Pwede din. Madalas ganun.
Oo, pero ayan 'no, ah, may mga usually mga ga'no kabigat ba 'yong opinyon nila para sa'yo? Ah, 1 to 10 mga ganyan? Usually na or talagang, ah, hindi rin gaano 'no, nagma-matter 'yong ibang opinyon kasi nga ang mahalaga talaga, eh, yung sarili nating opinyon, <chuckles> 'di ba? O mga ganyan.
Mm, totoo, depende sa paksa. 'Pag kung ano man yung, halimbawa, kung ano man yung um
Mhm.
desisyon na gagawin ko. Um, halimbawa, kung career man 'yan or kaya sige, um, 'yong bibilhing property, ganyan. So, siyempre mava-value ko 'yong opinyon ng mga kuya ko, ng ate ko, kasi may mga property silang mina-manage, ganyan. So, siyempre mabigat 'yong opinyon nila. Pero 'pag sa career or kaya, um, sa pagpili ng next step ko halimbawa, sa employment, sa o kung dati nung pag-aaral ko, kung anong course or what not, um, medyo hindi ko pinapakinggan 'yong ano nila 'yong opinyon nila. Kasi, um, ako naman nagpapaaral sa sarili ko no'n, eh. So, medyo ano, parang i may tampo pa nga ng 'onti 'yon, eh, kasi na sila natamasa nila pag-aralin ng iba eh, ng parents ko, eh. Eh, ako, kargo ko naman 'yong sarili ko kaya siyempre 'yong ipinursue ko, 'yon talagang gusto kong kurso.
Mhm. Mm. Mm. Mm. Mm, totoo 'no. Pero at least, ah, na-pursue mo nga 'yong, ah, gusto mong kurso, 'no. Parang yo 'yon na lang rin 'yong, ah, magandang nangyari. Pero eto ano ba 'yong, ah, pinakamatinding linya siguro na sinabi nila ano na natatandaan mo pa rin hanggang sa 'yon na minsan, eh, naalala mo or kaya nagpatigil sa'yo no'ng ah, ah, nag-ask ka no'ng, ah, parang opinyon? Or kahit hindi ka na nag-ask nga ng opinyon, eh, nagsabi na lang sila, eh.
True. Tama. Ah, siguro yung pinaka medyo masakit, 'no, ah, medyo masakit sa akin yung ano yung tipong, um, "Ang tanda mo na di ka pa rin marunong sa buhay." Ganyan, nasabi yun ng ano ko, eh, ng papa ko kasi nga ano siya, eh, um, nag-aalala siya kasi, unconventional kasi yung lifestyle ko, eh. Yung tipong hindi ako 'yong straight career, hindi ako yung tipong ano yung tipong, um, katulad na gino-glorify yung ano, yung grind culture. Mas gusto ko yung masaya lang ako, mas gusto ko may oras ako sa mga gusto kong gawin at siguro diverse yung experience ko, kasi, yung mga kapatid ko ganun, eh. Yung tipong ano, um, nag-stick to sa 9 to 5 hanggang sa mag-retire mga ganun mga ganun parang ganun yung ano nila yung pattern nila. So, naisip ko na, um, 'yong papa ko iniisip niya pinapabayaan ko yung buhay ko dahil hindi rin siya sanay sa gan'tong konsepto, gan'tong unconventional way of living. Um, pero si pero siguro na tumigil na 'yon, eh, kasi nakita naman nila na nabibili ko naman yung gusto ko, nakakaipon din naman ako. So wala naman akong natatapakang tao. Natatakot lang talaga din siguro sila na baka kasi, um, since paiba-iba yung lifestyle ko, baka napapahamak ako or napapabayaan ko. Tsaka minsan pa nga since, um, grumaduate ako with honors, natatakot sila na baka kalawangin ako or baka, um, nasasayang yung talento ko, pero lagi ko naman sinasabi ang importante kasiyahan ko, eh, dapat maging masaya nalang kayo para sa akin.
Hmm. Mhm. Mhm. Mm. M Oo. Totoo. Mm, kasi ano, eh, iba pa rin 'yon 'no kaysa sa mga materyal na bagay or 'yan 'yong, ah, pag-iipon 'no. Eh, minsan iniisip ko nga rin diyan 'no, ay ba't pa mag-iipon, eh, hindi mo nga alam kung kailan tayo mawawala. Baka mamaya mapupunta lang sa iba 'yong ipon ko ganyan. So, gamitin mo na. <chuckles>
Hmm. Totoo. Tama, oo. Correct. Hmm, 'di ba? Sayang naman, 'di ba live for the now, ganyan. <chuckles>
Pinaghirapan mo 'no tapos iba 'yong makikinabang parang gano'n. Pero 'yan, um, sa tingin mo pumapasok rin ba 'yong utang na loob 'no or talagang family value 'no, ah, pagka Pilipino natin kaya talagang ano malaki 'yong, ah, apekto 'no ng mga opinyon. Kadalasan no'ng mga pamilya natin sa atin o kahit na sabihin mong hindi natin sundin, oo may epekto, 'di ba? Parang ganyan.
Correct. Mm, siguro, um 'Yong pinaka, eh, factor sa akin, hindi siya utang na loob, eh, kasi siyempre ano, eh, um, siyempre iba naman 'yong nagpa ako naman nagpaaral sa sarili ko tapos may foster family pa ako before. Pa parang hindi ko naman nakita sila nagpo-provide sa'kin. Pero sa'kin siguro kasi 'yong ano ba 'yong longing ba ng bunsong anak na maging part ng family. 'Yon lagi 'yong tumatatak sa akin na parang 'yon 'yong ano, 'yon 'yong rason kung bakit vin bakit bumabalik pa rin ako, bina-value ko pa rin 'yong mga opinyon nila. Kaya 'di ko rin magawang magalit, eh. 'Pag ano, halimbawa ano, um, pinapagalitan nila ako or sinasabihan nila ako ng
Hmm. Hmm. Ibig sabihin may pake sila, eh, 'no? Parang gano'n.
Oo gano'n. Parang ginagawa ko, iniisip ko pa 'yon na na lambing nila 'yon sa akin, eh, kasi siyempre hindi sila nagpa karoon ng pagkakataon na maging kuya, maging ate, maging tatay sa akin, eh, kasi 'di ba i iba 'yong set up namin, eh. Kaya 'yon yung parang maliliit na ways para maging magampanan nila 'yong role sa buhay ko. Kaya med medyo kahit nakakangilo 'di ba, may mga hindi ka naman hinihinging opinyon, tinatanggap ko pa rin siya. May dahil may katotohanan, una at ikalawa kasi hinahayaan ko silang maging kapatid ko at maging kapamilya ko. Ayan.
Hmm. <clicks tongue> Tama 'no. Pero oo nga 'no, ah, maganda nga 'yang nasabi mo 'no, na ibig sabihin nga, eh, may pake sila sayo 'no. Kahit na hindi mo nga hingin 'yong opinyon kasi wala ka naman talagang pake sa isang tao, eh, 'di hahayaan mo lang talaga 'yan 'no. Kaya hindi mo kakausapin, sabagay. O kaya siguro rin 'yong mga magulang 'no ah kadalasan lahat ng, ah, ah, ginagawa natin, eh, may opinyon talaga sila kahit na, ah, usually hindi maganda lahat 'no pero ewan ko baka sa iba maganda 'yong opinyon nila, oo.
Mm. Totoo, mm. True.
Pero ayan, ah, oo nga ma maiba tayo 'no. Meron bang ayan naman 'yong opinyon 'no na galing sa kan kanila na maganda 'no na nagulat ka or natuwa ka 'no na, "Ah, gano'n pala 'yong opinyon nila," na kahit ikaw 'di ka makapaniwala na 'yon 'yong sinabi gano'n.
Mm. Siguro ano, um, 'yong sabi nila na ano naman na, um, sobrang independent ko, na maaasahan nila ako, ganyan. Na 'pag ano na, "Masungit lang 'yan pero maasahan mo 'yan," parang gano'n. Gano'n kasi parang siguro do'n ako natuwa kasi ang na lagi lang nakakarating sa'kin 'yong unang part, eh, <chuckles> 'yong masungit, ganyan. "Sungit lang 'yan, lagi lang 'yan bugnutin," pero hindi pero no'ng 'yong second part na narinig ko 'yong second part, parang na-realize ko na, "Oo nga 'no," na sa tingin pala nila sa tingin pala nila sa'kin maaasahan. Na kaya kahit na, um, kahit na 'di ba kasi nakakaano din 'yon, eh, nakakaasar din 'yong paulit-ulit kang lalapitan 'di ba, at paulit-ulit mong lalapitan kung part nila na 'to ha. Kung paulit-ulit mong lalapitan tapos 'di ba medyo masungit, medyo hindi welcoming 'yong presensya, um, kaya pala parati silang bumabalik pa din 'di ba. Kung hihingi sila ng tulong sa'kin, bumabalik pa rin kahit gano'n 'yong pakitungo ko kasi maaasahan nila ako. Na kahit na may maririnig sila sa akin medyo medyo medyo, um, binibigay ko pa rin 'yong kailangan nila.
Hmm. Hmm. Ah. Mm. Mm. Ayan. Mm. Pero si sa'kin, ah, para sa'kin, parang naging part ng, ah, Pilipino culture rin yun, eh, yung parang pagiging tough, 'no? Yong, ah, hindi mo sasabihin na or pinupuri kadalasan yung ibang ano, yan lalo na sa anak, 'no. Tapos, kung sa tatay, eh, kadalasan tough love yong mga maririnig natin ganyan. Oo, walang mga papuri. Ah, ito naman 'no, ah, ano pa ba yong mga natutunan mo rin, 'no, sa ganyan, 'no? No'ng, siyempre dati no'ng nagsasabi sila ng opinyon nila, ah, kahit ako, eh, 'no, ah, parang maiinis ka sa una 'no. Na hanggang sa dumating nga yan sa point na na-realize mo na gano'n pala yong ibig nilang sabihin, na talagang may paki sila, kaya sila may opinyon ganyan.
Mm. Hmm. Pero. Mm. Madalas. Oo. Mm. Mm. Siguro, pinaka um, aral na nakuha ko, um, ay una puwedeng mag-diskusyon ng hindi At puwedeng magdi-diskusyon, pero okay pa rin kayo. Kasi, akala ko dati 'pag may conflict ano na, eh, um, ayaw niyo na sa isa't isa eh, mag-kaaway na kayo, eh. Since since hindi ako lumaki sa mga ano sa mga, hindi ako nalaki, lumaki na may kapatid eh. So, hindi ako sanay. Na parang 'pag may kaaway ako, iniisip ko agad ayaw na nila sa'kin, kaaway na agad nila ko. Ah, o 'di ba? So
Hmm. Oo. Mm. Na-FO na kaagad. "Bahala ka diyan." Oo. "Alis na diyan." Gano'n.
Oo, pero pero yun na-realize ko na pwede pala yun, yung magkaaway kayo, tapos sasandukan ka pa rin ng kanin, ganyan. O kaya, o 'di ba, yung parang magkaaway kayo, pero um, mahal niyo pa rin yung isa't isa. So, do'n ako, do'n ko nakuha sa konsepto na 'yun ng pamilya. Sigu ikalawa, yun yun nga yung love language, yung unsolicited opinion madalas kasi, 'di ba? Yung inii gino-glorify kasi yung papuri dito sa Pilipinas, eh. Nakakalimutan natin na yung mga medyo criticism, yung mga medyo snide remarks. Minsan love language siya, eh. Nagpapakita siya ng ano nga, pake do'n sa tao na yun. Ikalawa, nagpapakita yun ng concern na ano, na na ayaw ka nilang mapahamak. Kaya kahit nakakangilo, kahit na naka napupunta yung relationship on the line, 'di ba? Isasaalang-alang mo yung pagiging magkapatid niyo. Um, sasabihin at sasabihin mo pa rin, kasi nga, kesyo makasakit na, basta maitama, 'di ba? Kaysa masa makasakit na basta hindi mapahamak, yung taong pagsasabihan mo. Yun siguro yung mga natutunan ko na, kaya may opinyon ng pamilya sa atin, um, naggagaling sa lugar ng katotohanan, at tsaka lugar ng pag-ibig.
Hmm. Hmm. Mhm. Mhm. Hmm. Mm. Mm, totoo. <gasps> Eh. matakot ka na nga 'no? Kung naging wala ng opinyon, 'no, ih bilang. So, anong meron 'no, parang <chuckles> yung ganyan, eh.
<chuckles> <gasps> Totoo, oo. Wala ng paki 'to ah, oo, ganyan.
Pero, ikaw ba yan, ikaw naman kung ikaw ay nagbibigay ng opinyon or nagbibigay ka ba ng opinyon rin sa mga kapamilya mo ayan sa kapatid?
Mm. Oo naman.
Na tanggapin 'no, ah, yung mga ganyan.
Oo, ako naman, ano lang naman Pero, ako naghihintay ako na lapitan. Lag siguro yung, ah, ako hindi ko siya naging gawain na magbigay ng, um, opinyon sa mga bagay-bagay, lalo na 'pag hindi hinihingi. <gasps> Ang ginagawa ko lang hi hayaan kita na ano, ganun naman ako, eh, hayaan kita na matuto. Minsan kasi, buhay ang magtuturo sayo, eh. <gasps> Hayaan kitang matuto, pero hindi kita hayaan bumagsak, ganyan. Ganun naman yung siguro, ang atake ko. Na 'pag meron halimbawa, 'pag hiningi opinyon ko tungkol sa mga, ah, bagay-bagay. <gasps> Um, bibigay ko yung payo ko, pero laging sa huli sabihin ko na, "Sa'yo pa rin yung desisyon, ha. Ito lang yung opinyon ko." Kasi siguro sa ga, um, sa kultura natin nawawala yun eh. <gasps> Yung tipong ipapaliwanag mo, "Ikaw pa rin mag-decide, ah, ito lang yung opinyon ko." Kasi madalas 'pag nagbibigay tayo ng payo, or siguro yung sa sa kultura natin, 'pag nagbibigay ng payo, eh, parang kinukumbinsi mo na yung tao na, "Ito yung desisyon mo. Eto dapat mong gawin, ah." Ganyan. Pero, nakakalimutan natin na bigyan pa rin sila ng option. Para yung accountability nasa kamay pa rin nung tao. Hindi na sa nagbigay ng opinyon, para walang sisihan, ganyan.
Mm. Mm. Mm. Hmm. At Oo. Oo nga yun 'no. Pero ito, may naranasan mo rin ba na, dahil nga diyan sa mga opinyon o kaya nagkakainisan kayo sa opinyon, eh, mas tumibay pa yung relasyon n'yo 'no, pagkatapos niyan, ah, as a family o yan as magkapatid, ah, magka magulang sa anak ganun.
Mm, naman. Naranasan ko yun ng mga tipong ano, kami ng kuya ko kasi, yung panganay namin, ay hindi namin makita yung sarili namin, eye to eye. <gasps> Kasi talagang iba yung henerasyon niya sa henerasyon ko. <breath> Kaya 'pag nagbibigayan kami ng opinyon, lalong-lalo na sa mga anak niya. <gasps> Magkaiba kami ng approach, pero siguro, dahil dahi hi
Hmm. Mhm, so Ti tito ka na nga. Nga ganyan, 'no.
Mm, dahil siguro din na-ano na na nakikita niya na effective na-ano, namumulat din yung mata niya sa mga bago kong, um, bago kong ina-advice sa pamangkin ko. Tapos, na ako naman, 'pag yung mga tradisyonal naman, nakikita ko naman yung ganda ng approach na yun. Kasi, may disiplina din. So, napapag-balance namin, ayan.
Hmm. Ayan ,okey nga yung ganyan 'no? Pero, ayan ah, maraming salamat dito sa kuwentuhan natin ngayon, 'no?
Maraming salamat din! Hanggang sa muli, paalam!
Paalam!